А, ну, э, сь м, сейчас, э, я заметила, что я могу в течение дня, если сильно там с утра у меня большая загруженность, я могу, а, отдохнуть 20 минут какого-то такого лёгкого сна, м, выпить чай, и всё, я себя прекрасно чувствую во 2 половине дня. Бодрость возвращается. Вот, а раньше не могла спать днём, ам, в а, вот сейчас, как бы да, тоже дого э, ну, добираю вот эти вот недостатки, ну, у сна, как какая-то усталость, вот так вот.
Мгм мгм. Мгм. Мгм. Ой ой ой, понимаю. Мгм мгм. Я тоже раньше не понимал вообще, как можно спать днем, пока не открыл для себя вот этот вот двадцатиминутный, тридцатиминутный таймер. Поспал, проснулся. Ну, наверное, тоже согласишься. Бывает такое помятое состояние иногда, но потом оно быстро проходит. Вот главное, вот я тоже понима то надо этот, да, вдогонку чаем немножечко заправиться, и всё хорошо.
Мгм. Ну да, а, у нас ещё была такая история, как, эм, на работу устроился коллега, который умел спать с открытыми глазами. И вот это было <laughs> и вот это было что-то. Ты ных потому что нь
Ага. <laughs> Нет. <laughs> Это же вообще! Его ваще надо, этот, сторожем ставить! <laughs>
Э, и никто не понимал вообще, он щас, э работает или он спит. <chuckles>
Вот именно! Извините, у вас отдых или что эт что это? Аллё! <laughs> Это шикарно! Надо побольше таких друзей, знаете, чтобы вот просто поставить их где-то так, чисто, чтобы вот: "Смотри, следи за всеми".
<laughs> М-да. Так что нь М-да, посадить в офисе за компьютеров, да, и сиди, работай. <laughs>
Правильно правильно. О, а дядя работает же прям вон глаза открыты, смотрит в экран. Ну, храпит немного, дышит так просто.
<chuckles> Ну, он лучше <chuckles> н-да. Да, так что бывают разные способы, у каждого свои.
И причем у всех, я смотрю, свой, это точно. <chuckles> Ну, большое спасибо, было очень это интересно вообще узнать о том, какие у тебя есть методы, и я вообще согласен: девятичасовой сон вообще должны стандартизировать, как по мне.
Н-да.

А, у меня всё началось. Я когда обучалась ещё в институте, и параллельно я подрабатывала официанткой. А, и у нас был такой график, э, ну, там пятница суббота, р э, я работала с э, сутки. Ну мы заступали в 9 утра, и до последнего клиента. Это были дискотеки. И пятница, суббота как-то выпадал, там, м, в общем, до утра. Но так как мне нужен сон девятичасовой
Мгм. Мгм мгм. Вау! Ага. Мгм. Мгм-мгм.
я, э, могла идти спать в 12, несмотря на то, что у меня сидели клиенты, я передавала всем к ну, клиентов, гостей, всех я передавала. Мне не нужно было ни деньги, ни чаевые, ни зарплата. И вот, э, друзья, коллеги, с которыми я работала, они с одной стороны были рады, потому что у них ещё сидят, а, столы, я уже основную работу сделала. Они всё что сде
Мгм, мгм. Мгм мгм. <laughs> Да-да-да, де денежка есть для них, да, получается все довольны.
да, да, да но меня нельзя было заставить <chuckles> вот работать, до последнего, я спала, меня потом будили, что всё за заведение закрывается, <laughs> да. Либо вот банкет там, н э, нужно его уже убрать как бы, и мы разъезжаемся. А я такая, ну хорошо т ну вот
<laughs> <laughs> Время закончилось, иди домой. Ага. Мгм мгм мгм. Не, ну вот когда есть такие ребята рядом, которые вот именно могут поддержать тебя в такой сит И ещё, что классно, что у них были бонусы за это. Ну что, мне кажется, бесплатно там бы началось скорее всего: "Вот она"
Ну конечно, да.
"спит на работе. Надо позвонить куда-нибудь срочно".
Да, <laughs> но это правда. И я, возможно, это ещё из-за того, что я работала там и со своим парнем, который за меня это всё вытягивал, и со своими <laughs> <laughs> 2
Ну. <laughs> А вот у него вообще прав нету ничего говорить, товарищ, ты ещё домой со мной приди, да? <laughs> Я тебе потом покажу.
<clears throat> Да-да. И вот 2 и 2 моих друга там работало. Ну, подруга и друг.
Ну вс ну это же вообще, это же, это же просто своя родная команда.